Oh, gitu? Wow! Keren juga ya, ternyata ya, dari, mmm, percobaan berkali-kali akhirnya sampai di reseller sama ibu-ibu ke sekolah-sekolah, kayak gitu ya, ternyata, ya?
Mhm. Iya. Iya, Alhamdulillah, senang banget deh itu udah kayak puas banget rasanya.
Mmm. <chuckles> Tapi, setelah mengalami kejadian itu sih, dari kamu gagal berkali-kali, gitu ya, apa sih tips kamu sampai, mmm, biar bisa bereksperimen tanpa takut gagal?
Mmm, tipsnya, ya? Jadi, kalau tipsnya tuh sebenarnya Kak, s eee, yang paling utama ya, kalau kita mau bereksperimen itu adalah niatnya. Nah mhm, niatnya, kalau misalkan kita menjalani sesuatu tanpa niat, eee, yang ada percuma aja gitu, akhirnya cuma sekedar pembicaraan belaka. <laughs> Gitu.
Oh, oke. <chuckles> Benar banget lagi. Iya iya iya iya, padahal a ah hah. Mhm, terus terus, kedua?
Nah yang pertama niat, mhm. Nah yang kedua, mmm kita lihat nih e kira-kira eksperimen ini, eee kita melakukan riset lah penelitian gitu. Kira-kira apa sih yang kita butuhkan untuk melakukan eksperimen ini gitu ya, misalkan kayak aku contohnya tadi kan untuk bikin pudot ya aku melakukan riset, aku melakukan penelitian eee te terkait resep-resep pudot gitu.
Mmm. Oh, paham banget. Jadi, walaupun, mmm, notabenenya bereksperimen, tetep aja research, gitu ya, "Jangan aneh-aneh lu!" Gitu, ya? <laughs> Bener banget lagi. <laughs> Oke, tapi, eee, menurut kamu nih, bagian paling seru dalam bereksperimen itu, apa, sih? Apalagi kamu udah mengalami yang namanya eksperimen ya. Apakah yang seru itu ngulik bumbunya, ngulik takarannya, plating, atau yang paling seru dari bereksperimen sebenarnya waktu berhasil? <chuckles>
Mhm. Iyalah, jangan sok tahu! <chuckles> <laughs> Gitu. Mhm. Mmm. Iya iya.

<clicks tongue> Hmm. Jadi, pudot itu tuh singkatan dari puding sedot, gitu.
Puding sedot. Oke, apa itu? Aku aku baru tau, tau itu puding sedot, apa itu puding sedot?
<chuckles> Iya. <chuckles> Nah, jadi puding sedot itu mungkin eee, jadi gini, awalnya tuh orang-orang berpikir kayak, eee, mau makan puding tapi yang teksturnya tuh lebih lembut, gitu. Orang-orang mikirnya gitu kan. Nah akhirnya tuh waktu itu ada yang ngejualin pudot, nah itu tuh di kemasan pouch, dia pakai pouch. Nah, kan biasanya kalau pude puding kan kita, eee, disendok gitu kan disuap gitu disuap. Nah mereka tuh bikin pudingnya itu dengan versi yang lebih lembut. Nah kalau Kakak mungkin pernah denger tuh ada puding puding sutra yang viral tuh namanya Puyo, tau kan?
Oke. Mmm, iya iya iya iya. Benar. Oh, iya.
Nah, itu tuh juga, eee, awal mulanya mungkin dia kepikiran dari pudot itu. Nah aku heeh. <chuckles>
Oalah. Aku sebagai pengguna Puyo, eh pemakan Puyo baru tau loh ini. Oh ternyata pudot itu sebenernya, eee, apa ya, pengennya itu selembut itu ya sebenernya ya, Puyo itu mengejar itu sebenernya ya, kelembutannya ya. Oalah. <chuckles>
Iya kan. Iya. Heeh. Iya. <chuckles> Nah, jadi mu Puyo ini sebenarnya terinspirasi dari pudot itu juga, cuma kalau Puyo kan dia kemasannya tetap cup ya. Nah, kalau pudot tuh dulu di ditaruhnya itu di pouch gitu. Terus pakai sedotan, sedotannya juga yang kayak lucu-lucu gitu sedotannya yang melingkar-melingkar gitu.
Baru tahu lagi. Bener. Oh. Oke. Jadi itulah eksperimen pertama kamu membuat pudot?
Heeh. Iya, eksperimen pertama aku.

Heeh. Nah, terus udah kan aku bikin nih ceritanya, bubuk agar-agar ini aku campurlah, sama air kan. Terus diaduk-aduk, terus pakai gula apa segala macam deh. Nah udah selesai, aku tempatin nih. Cuma, aku emang kalau, eee, eksperimen awal ya, eee, biasanya aku nggak bikin banyak, gitu. Karena takut kebuang kan.
Mhm. Oh, iya sedikit-sedikit dulu lah ya? Mhm mhm, hmm.
Mhm. Nah, udah selesai aku bikin nih, udah ditaruh. Nah kan, eee, agar atau puding itu kan buat sampai ngeset kan lumayan lama ya. Eee, butuh ya, aku waktu itu semalaman deh, biar sampai ngeset Iya. Nah heeh, baru bisa dicobain, besoknya tuh. Nah, terus pas dicobain besok, kita nyoba sedot kan, "Loh, kok ini nggak kesedot-sedot ya?".
Berapa lama tuh Kak kira-kira? Oh, lama juga ya? Oh oke. <laughs>
Gitu.
Ya udah. Aduh, ya ampun.
Akhirnya. Heeh, akhirnya kita, eee, kayak bingung, nih sebenarnya letak kesalahannya di mana ya, apa bubuk agar-agarnya kebanyakan kali, eee, sampai akhirnya, kita cobain, oke deh, coba dikurangi lagi bubuk agar agarnya gitu kan. Coba dikurangi lagi, eee, terus kita bikin lagi. Nah itu kan proses juga tuh, eee, nyoba lagi mhm, terus
Hmm. Benar banget. Tapi setidaknya tidak menyerah gitu ya Kak, apalagi kalo sama adek sendiri gitu kan. Jadi walaupun gagal, yaudah deh nggak apa-apa gitu ya, lebih ke bangkit lagi aja, gitu kali ya.
Iya. Mhm.

Uh, kalau yang dari awal ya, dari awal sampai akhirnya berhasil di-pouch itu, wah kurang lebih waktu itu mungkin sebulan ya. Nggak terlalu lama sih ya.
Iya. Oh? Oh, oke. Hmm, tapi ya terhitung lama sih. <laughs> Apalagi karena nunggu nggak sih, Kak, karena nunggu pudingnya itu set, jadi apa, kayak aduh nunggunya nggak sabaran nggak sih, kayak, "Aduh kapan sih?" Gitu. Mmm, mhm. <smacks lips> Tapi, mmm, kan berarti kamu itu mengalami kegagalan ya waktu membuat pudot itu. Biasanya mmm, kamu itu, mmm, selain membenar membenarkan dan mencari takarannya, itu kamu langsung buangkah yang gagal? Atau kamu tetep makan biar nggak mubazir, tapi kamu bagi-bagi ke te ke keluarga tuh?
Mhm, karena kan emang waktu itu aku Ih, terhitung lama ya? <laughs> Iya. Heeh. Iya iya. Mhm. Oh, enggak. <chuckles> Nggak, tetep aku makan, <chuckles> tetep aku makan. Kecuali pernah sekali tuh, itu bener-bener gagal total sih rasanya aneh banget. <giggles> Jadi mendingan dibuang. <giggles> Jadi dia itu eee, aku nggak tahu takarannya di mana salahnya. Jadi dia tuh, eee, malah nggak jadi kayak puding atau ager, jadinya malah kayak bergelenjer gitu deh aneh teksturnya.
<laughs> Ah? Kok bisa aneh banget, Kak? <chuckles> Ih! <chuckles> Itu, itulah satu kalinya Kakak membuang ya, membuang makanannya. Ya ampun. Tapi mmm, kalau gagal di dapur nih, itu lebih nyebelin karena rasanya zonk atau kayak apalagi udah capek gitu nyobanya ya, apakah rasanya zonk atau karena cuciannya numpuk juga nih kebetulan nih? <chuckles>
<giggles> Heeh. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> <sighs> Ya mungkin dua-duanya sih aku bisa bilang ya <chuckles> rasanya zonk terus cucian numpuk karena pasti diomelin sama mama. <chuckles>
<clicks tongue> <laughs> Oh, iya bener ya, ngapain ngerecokin, eee, dapur dan kenapa cucian numpuk gitu ya?
<laughs> Iya kan? <laughs> Heeh, dapurnya. Heeh. Heeh, dan itu lumayan capek juga tuh nyu mesti nyuci lagi perabotan-perabotannya. Waduh.
Ya ampun. Iya ya. Dan setelah nyuci juga harus bikin lagi ya, Kak, sebenarnya ya, jadi kesel ya. Aduh! Mhm. Aduh makasih banyak ya, Kak, udah sharing tentang pengalaman bereksperimen pudot dan juga tips agar enggak takut gagal.
Heeh. Iya. Hmm, iya makanya. <chuckles> <inhales> <chuckles> Hmm, <clicks tongue> iya sama-sama, Kak. Semoga bisa jadi inspirasi buat kamu ya!
Iya sampai jumpa, nanti kita ngobrol lagi.